Ja, und dann musste ich mich ja entsprechend verhalten, ne? Jetzt spielst du Betrunkene auf nüchtern. Das ist ja noch bekloppter, ne? Also, ja, dann stehst du auf und fällst halber um und ja, ja, das war auch nicht geplant. Ja, da ja, aber aus Langeweile habe ich mir einen nach dem anderen bestellt, ne? Und habe dann auch teilweise, ah, bisschen, hier und da Kommentare gemacht und ja, nicht so toll.
<laughs> Ne, das glaube ich dir. <giggles> Mhm. Aber hast ja dann die Zeit eigentlich schön getrunken, kann man das so sagen? <chuckles>
Ich hab mir die Zeit schön getrunken, auf jeden Fall. Ich hatte meinen Spaß ganz alleine und hab mir hab auch so teilweise angefangen zu lachen, über welche Themen, die da grad reden und meine Freundin: „Hörst du auf“, ne? so. Aber sie wusste ganz genau, warum ich lache, ne? Hä?
Ja. Warst du, wenn man so will, in deiner ganz eigenen Welt? Ja. Und hast eigentlich alle anderen ausgeschlossen. <laughs> Genau, ja, richtig, die waren nicht Teil von deiner Party.
Genau, ja, die war nicht Teil von meiner Party. <laughs> Die haben über über zu Hause, ähm, <clicks tongue> wie nennt sich das so, ähm, z Schule zu Hause, wenn man Schule zu Hause macht, Homeschooling, ja. Lauter so lang ich bin 20, ja, und ich rede über Schule und Marmelade. Ne, bestimmt nicht, ne? Also, ja, da hab ich mich ausgeschlossen beziehungsweise die hatten mich ausgeschlossen und dann hab ich mich selber auch ausgeschlossen. Ich hab dann gar nicht mehr probiert, ne?
Homeschooling? Ah, ja. Mhm. <laughs> Das stimmt. Und dann hast du auch voll ausgelebt und gefeiert einfach.
Ja, ich hab denen gezeigt, was sie verpassen, ne? Diese leckeren Getränke hier, wie die's hier gibt, ne? Also, und die haben schön ihr Wässerchen getrunken oder ihre Cola oder was auch immer. Und ne, das war 'ne Ab Jungfahrt äh, ne, wie nennt man das? Ähm, Junggesellenabschiedsfeier. Ja, über Marmelade haben die geredet. <laughs> Ja, habe ich mir auch anders vorgestellt.
Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ah, Jugesellenabschied, okay. Hm. Marmelade. Das stellt man sich auch anders vor. Ich muss auch sagen, ich ich hab unser Gespräch uns auch tatsächlich anders vorgestellt. Ich dachte, das wird so 'n bisschen tiefgründiger, vielleicht auch bisschen traurig. Aber dankeschön. Hat richtig Spaß ja, hat richtig Spaß gemacht. Bis dann.
<laughs> Ja. Aber war doch ganz gut, ne? Ja, bis dann. Tschüss.